जी, जी, जी।
जहाँ आज के समय में लोग बाहर में पार्टी करना पसंद करते हैं, बाहर में घूमना-फिरना, नाचना पसंद करते हैं, वहाँ पे भी वहाँ पे भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सब से दूर रहना पसंद करते हैं, बहुत लोग हुँ।
हाँ जी, हाँ जी, अ मुझे लगता है कि ज हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि जै जो छोटे ज हम हम भी रहे या छोटे बच्चे थे, तब जैसे बर्थडे पार्टीज़ वग़ैरह होती थी, तब वो एक माहौल रहता था कि सारे बच्चों को घर पे बुलाना है, खेलना है, पार्टी करनी है, वो एक अच्छा माहौल रहता था, छोटे बच्चों के लिए वो काफ़ी सही है कि उनके पेरेंट्स भी आते हैं, वैसे हम भी फ्रेंड्स ही होते हैं सब, तो बच्चे भी आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, खुशी का माहौल घर में रहता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बाकी अब जैसे थोड़े थोड़े हम बड़े हो जाते हैं ना, वो यंग और टीनेज वाला ग्रुप जो होता है, उनके साथ थोड़ा-सा ये है कि अब बाहर जाना उनके लिए ज़्यादा सही रहता है, प्राइवेट बातें करनी होती हैं, तो मज़ा खुल के मज़ा
हाँ, हाँ। हाँ, फिर जैसे-जैसे समय जी। और जिस हाँ। जी। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, वैसे-वैसे अ, पता नहीं क्यों लोगों में थोड़ा वो आ जाता है कि नहीं यार क्या जाऊँ मैं, अब मेरे बिना भी तो हो सकता है, जाना पसंद नहीं करते फिर लोग।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, कुछ होता है। फिर चलिए आपसे, काफ़ी अच्छा लगा इस विषय पे बात करके मुझे भी।
हाँ, तो आज के हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय पे बात करके, काफ़ी कुछ जानने को मिली, धन्यवाद इसके लिए।
हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद

हाँ, ये भी है और बाहर का खाना सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। वो कैसे करता है अ, अगर किसी मतलब होता है ना कि काफ़ी दोस्त लोग अ, बहुत दिन से नहीं मिलते हैं। थोड़ा उनमें दूरियाँ आ जाती है, कॉलेज क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा कि कॉलेज से अ, लोग निकलते हैं कॉलेज की दोस्ती छूटती है, तो लोग मिलने के लिए सालों-साल लगा देते हैं। तो अ, ज़्यादातर अ उम, खाने पे डिनर पे अ, या बाहर में कहीं पार्टी करने के लिए ही अ, स एक अच्छे से स्पॉट ढूँढ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग दोस्त लोग रात भर बैठते हैं, खाते-पीते हैं तो वो थोड़ा आपस का एक अच्छा रिश्ता बनता है। पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। हुँ, और वो आपस का अ, रिश्ता भी काफ़ी मज़बूत होता है क्योंकि अ, लड़कों लोगों में है कि अ, भले ही कितना भी दिन बाद मिले, कितने भी साल बाद मिले अ, वो दूरियाँ वाली ऐसी कोई बात नहीं होती कि हाँ, नहीं है तो दूरियाँ बन जाए तो ये सब ज़्यादातर लड़कियों में ही देखने को मिलता है बाकी लड़के में तो अ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता होगा।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
हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मिल मिल पाते हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बि आशा होती हैं। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तो है ही। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। दुर्यो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लड़कों को थोड़ा क्या है कि वो थोड़े इनफॉर्मल होते हैं। दोस्त मतलब दोस्त इन से चाहे कितने वक़्त भी बाद बात हो, लेकिन जो पहले वाली इक्वेशन है जिस तरह से पहले बात करते थे वो उसी तरह से बात करेंगे, अभी भी। वही मज़ाक करेंगे, वही टाँग खींचेंगे एक-दूसरे की। तो ऐसे वो चलता ही रहता है।
हाँ। हुँ। बिल्कुल सही कहा। एक दूसरे चलता रहता है उसमें भी।
यही है एक्चुअली में हाँ आखिरी में द अस अगर आप
वो लोग झिझकते नहीं हैं।
हाँ जी, हाँ जी, झिझकते नहीं हैं, बिल्कुल भी।
झिझकते नहीं कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब बात अब एक होती है एक क्लास वाली बात होती है, एक क्लास प्रोफेशनल वाली बात होती है। तो लड़के भी वहाँ पे चुप हो जाते हैं कि नहीं अपनी इज़्ज़त अपने हाथों में है। तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा बोलना पसंद नहीं कहते जैसे अ, एक हो गया ना जैसे मैंने रेस्टोरेंट की बात की या फिर क्लासरूम्स की बात तो ऐसा जगह
अक हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्क हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। <chuckles> हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे आपन हाँ, वहाँ पे आपको बाकी लोगों का भी कम्फ़र्ट ज़ोन देखना पड़ता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है। हाँ। तो
देखना पड़ता है। अ, और अ, क अगर देखा जाए अगर वहाँ पे अगर उसके 4-5 दोस्त लोग कर रहे हैं तो फिर उसमें वो शामिल हो जाएगा। फिर उसको परवाह नहीं है कि जो मेरा इज़्ज़त है वो उसका इज़्ज़त। फिर उसको उसका कोई परवाह नहीं होता। अ, ऐसे होते हैं लेकिन जब बा
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, वही मतलब जो खुल के मज़ाक करने वाली बात है ना, कि एकदम खुल के बात कर सकते हैं, मज़ाक कर सकते हैं, कुछ भी टाँग खींच सकते हैं एक-दूसरे की। वो तो बाहर ही हो सकता है अपने सर्कल में मतलब ऐसे एक क्लोज़्ड स्पेस में जहाँ और भी लोग बैठे हों। वहाँ ही हो सकता है।
हुँ, हुँ। अ, जब बात हाँ, जब बात खुद पे आ जाती है पर्सनल पे तो वो लोग नहीं करना पसंद करते हैं। सोचते हैं कि मेरे है अकेले में फिर मैं क्यों? अपना करूँ। ऐसे हो जाता है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना भी, वो भी एक अलग ही है बहाना।
अनुभव है। बिल्कुल, बिल्कुल।
अ, अनुभव है। अ, ज़्यादातर सही भी रहता है, बाहर भी लोग अ, पसंद भी करते हैं ज़्यादातर।

हाँ, क्योंकि पहले क्या रहता था कि पहले घर से थोड़ा अ, रोक-टोक रहता था कि हाँ नहीं जाना है। और रात हो गया है, दिन हो गया है, वो वो, ऐसे-वैसे रहते थे कि हाँ, नहीं जा सकते।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नहीं ये हाँ और?
अ, कुछ लिमिटेशंस रहते थे, पहले लेकिन अब
हाँ, अब वक़्त के साथ चीज़ें थोड़ी-थोड़ी चेंज होती हैं कल्चर या ट्रेंड थोड़े चेंज होते हैं, तो अब वही है।
उम, हाँ। वक़्त अ, वक़्त के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं तो ये लड़कियों लोग में भी ये पूर आपके डेवलपमेंट देखने को मिला है, तो वो लोग भी घर पे पार्टी करना पसंद ना करके बाहर में ज़्यादा पसंद करते हैं।
हाँ, ये भी एक ट्रेंड आ गया है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बट हाँ वही उसमें वही है ना कि मतलब एक अ, एक झिझक आपको घर पे आप करते हैं तो कुछ बंदिशें तो होती ही हैं, चाहे कोई कुछ ना भी बोले फिर भी एक ब थोड़ी-सी आपको लगती है, थोड़ी झिझक आपको लगती है, हेंज़िटेशन्स सी ही होती है।
हाँ। जी, सही बात है।
चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, हाँ जी।
अ जी, बिल्कुल जी। क्या आप मानते हैं कि बाहर का खाना सामाजिक संबंधों को मज़बूत करता है? आपका क्या विच
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी मैं हाँ, ये मैं कहूँगा कि ब जैसे आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं अलग-अलग जगहों पे या बाहर खाने या कुछ भी करने। तो आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवेलप होती हैं। आप सोशली लोगों से बात करना कम्युनिकेट करना इंट्रैक्ट करना सीख पाते हैं। आप कॉन्फिडेंट और ज़्यादा होते हैं। अपको पता चलता है कि बाहर जाकर कैसे चीज़ें करनी हैं, क्या है, क्या नहीं है, दुनियादारी आप सीख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक। तो मुझे लगता है ये तो एक फ़ायदा होता ही है।
हुँ। हुँ, हुँ। जी।